Да, домашние, да, это для меня, естественно, какие-то запахи и вкусы из детства, приготовленные бабушкой, мамой. Также я люблю какие-то
М, да. Кто готовит лучше, чем бабушки, да?
н-да, также я люблю продукты с рынка, с огорода. Знаете, там бабушки раньше, э, в кладовке что-то делали, э, не знаю, там, заготовки, да.
<chuckles> М, да да-да. Закрутки? Да.
Сразу вспоминается. И всё у меня почему-то натуральное, э, м.
Мгм. А есть ли какие-то при Мгм. О! Этого, мне кажется, сейчас вообще очень не хватает, особенно, а, в странах, э, ну, в развитых странах. Э, они вроде развитые, но при этом, а, с едой беда, а, например, какие-то развивающиеся страны, которые только развиваются, там, наоборот, может быть недостаточно инфраструктуры, недостаточно цифровизации, но еда, м, потрясающая просто.
Н-да, кстати. Мгм. А иногда я даже прихожу вот в этот супермаркет, беру там, не знаю, вот недавно клубнику взяла, она вообще не пахнет. Я помню, как у бабушки в саду мы собирали, такой запах был, а сейчас как будто она вообще, не знаю. Ну, нету запаха. Почему так? Какая-то она ГМО или что там, модифицирована?
Ну или, может быть, может быть, э, земля была недостаточно насыщенной минералами. Они же тоже, по сути, запахи истощают от того, что они в себя впитывают. Знаете, кстати, это очень щас очень мне напомнило. Мы были в, э, недавно буквально в путешествии в 1 развивающейся ближневосточной стране.
Может быть, я вообще не понимаю. Мгм.
И ходили там по базару. Ох, какие запахи!
Дак я говорю, и, э, у нас же также было в детстве всегда на рынке, на даче там. У нас был такой как рыночек небольшой, бабушки вот там продавали, такие запахи, сейчас ничего.
Ага. Помидоры пахли помидорами.